آه، لما عرفت كده رُحت قُلْت له: "أنتَ كنت عايز تعمل معاه عشان كذا، كذا، كذا والله يا عم أنا أنا هاسيب لَك المكان وهات أخوك." وفعلًا جاب أخوه هو ف يعني هو فعلًا ده حصل <giggles> <gasps>
آه، وهات أخوك آه، امم. آه، كمان اللي هو حتى ما يعني بُص ما ما اتأثّرش حتى ولا والّا اعتذر لَك ولا عمل حاجة لأ، عمل اللي هو عايزه. ده غريب بصراحة.
ما اتأثّرش ب قال لي آه بالعكس ده قعد عمل اللي هو عايزه، وحسسني إن أنا جيت عليه، "وأنا ما عملتلكش حاجة أنتَ إزاي تقول كده؟ أنتَ إزاي مش عارف ت إيه؟"
آه إن أنتَ آآ ه شاف إن أنتَ بتتبلّي عليه.
آه لأ، هو اتبلّى عليَّ بك بحاجات ب بح يعني اتّهمني اتهامات مش حقيقية في شخصيتي أنا كعيوب فاهم؟
امم. امم.
عشان ي يمشّيني أنا من المكان، آه.
امم فعلًا، عشان يمشِّيك ع شايف إن أنتً ع عيوب في شغلك إن أنتً مقصَّر مثلًا في الشغل أو كده آه.
لأ، ده لأ، ده لا ل يا ريت عيوب في شغلي يعني ل لو هو اتّهمني في شغلي لأ، ده هو اتّهمني في شخصيتي نفسها فاهم؟
إيه ده كمان أمال ايه؟ امم، امم طب دي هتأثَّر في الشغل في إيه يعني؟ هو هو ك كمدير الشغل مثلًا مدير المطعم أو أيًا كان، هو يهمه الشغل أنتَ شغلكَ يكون كويس و و ومُحترف، وبتقدم شغلك كويس إيه ليه هتفرق معاه شخصيتك؟
لأ، هو هو يعني هو بصراحة راح قال كلام مش كويس عليَّ لمديرتي في الشغل عشان عشان يقول لها: "أنا مش مش عايز أشتغل معاه وبتاع." ف فده اللي حصل فعلًا يعني.
امم. آه، و وهي سمعته بقى وعادي اللي هو آه.
وهي سمعته وهي كانت بتثق فيه لأن هو كان أقدم منّي ب أقدم منّي بسنة يعني.
امم، امم. فأنتَ أنتَ شايف الموضوع ده علِّمك الحتّة دي، إن أنتَ ما تنخدعش في الناس اللي هو لأ، لازم مهما كان
آه لأ، إن أنا وكمان يعني صعب إن أنا بقيت صعب إن أنا أكوِّن علاقة صداقة، وإن أنا أصاحب حد في الشغل لأ، يعني بقيت أعتمد أكتر ال لل النمط إن أنتَ تعتمد بروف بتشتغل professional أكتر. التواصل ما بينك وما بين زمايلك يكون professional أكتر يعني.
امم.